Sí, bueno, la verdad ahí que yo también, le en ese momento, yo pensé luego, luego como: "Uy qué rico, me faltan mis tortillas, una buena salsa, este, y pues bueno, la verdura", ¿no? También, que que acostumbramos en México. Pero, pues, obviamente no no fue así. Entonces, cuando veo, lo empiezo también como a partir en pedazos, pero para esto el esta piel de de ese chamorro, digamos, eh, era muy crujiente, y eso es también lo que lo hace como que sea un platillo de acá, que digo, bueno, ahí es un poco diferente, porque de verdad era era como lo que para nosotros el el chicharrón, digamos, pero estaba totalmente incrustado en la piel y y, pues bueno, entonces al momento de partirlo era la carne con esa con ese chicharrón y, pues bueno, era como que ahí también otro otro cambio, ¿no? Otra diferencia cultural que dije: "Bueno, okey, sí sí, es otro platillo, definitivamente", y lo acompañan, normalmente este platillo va con una ensalada de papas, entonces, nada que ver con con como tal, digamos, de México Sí, no, no, no, es diferente, pero, la verdad, si te soy sincera, aunque sí es, como se parece, pero sabe muy rico, s eh, sabe diferente, eh, solo como que sí el ver la carne así, como y como olía. Sabe diferente, eh, no te puedo decir como, ay, uno es mejor que el otro, porque creo que ambos tienen también su estilo, ¿no? Incluso este tiene como también como lo cocinan al horno, eh, va sacando como que todos sus su jugo, tal cual, entonces se cocina en su jugo, y le ponen verduras, entonces queda como una especie de guisado, pero tú también tienes ahí como que esta costra que es el chicharrón, y la verdad es que queda riquísimo. Yo digo: "bueno", la y si lo he pensado, digo, ¿por qué no lo preparamos así también en en México, no? Como otro pla otro platillo, porque, bueno, las carnitas son las carnitas y, eh, que nadie se meta con eso. <laughs>
Ay, claro. <laughs> Sí, me imagino. Ajá. Claro. Guau. <laughs> Sí. No, por los taquitos o los chicharrones, nada. Sí. Claro, me imagi Guau. <laughs> Claro. Sí, claro. Oye, y por ejemplo, ahora que tú dices que pensaste: "¿Por qué no lo pla no lo, eh, preparamos así?" ¿No les has, tú cocinado a ellos algo mexicano? Eh, que ellos también se quedaron como: "¿Qué es esto?" y, ¿cómo reaccionaron?